Ma guarda, ehm, p sono figlio primogenito per cui hai proprio <chuckles> sparato una freccia ne <chuckles> super centro. <sucks teeth> Ehm, allora a posso capire la difficoltà nel chiedere aiuto, ma ma, ehm, pro allora immaginandomi un senso di colpa nel chiedere aiuto, quando magari la richiesta di aiuto richiede un un uno sforzo in termi di supporto da ricevere, che va oltre magari la capacità della del o o la possibilità o o o non lo so, il momento specifico della persona alla quale si chiede aiuto, no, per cui magari trovo in in una particolare difficoltà, chiedo aiuto a a a te, ma tu in questo momento hai già 4000 problemi tuoi, non hai tempo, ehm, m e magari sei in una situazione di, ehm, addirittura hai più problemi di me, ecco, però sei l'u l'unica persona che magari ritengo possa aiutarmi in qualche maniera, no, allora magari vinco la difficoltà nel chiederti aiuto, ma poi mi sento forse potrei sentirmi in colpa per il fatto che vado a a caricarti di u esatto, di di un problema di un problema in più.
Ecco. <chuckles> <chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Vai Eh, sì, sì. Come se ti do un'altra responsabilità. Okay, sì, ci può stare. Però stavo pensando al ti faccio anche questa domanda, può essere anche che possa dipendere, ehm, mi sento in colpa nel chiederlo, sia perché appunto carico qualcun altro di una responsabilità, o magari perché ho f ho creato io un problema, e quindi non sono in grado di gestirlo e mi sento doppiamente in colpa, sia perché devo chiederti aiuto, sia perché non sono riuscito a risolverla da solo, e quindi magari deludo le aspettative di qualcuno?
Ma, allora, mhmm
Può anche essere.